Ah, okay.
Parang ang, ang opinyon ko diyan, parang mas natutuwa kasi kaming tawagin 'pag guro kasi feeling ko la matutuwa silang tawagin yung mga talagang, ano yung consistent na alam mo 'yun, yung nag talagang alam mong may sense yung sinasabi. Minsan kasi yung iba nating mga kaklase is pataas-taas lang yan ng kamay pero alam mo yung para lang masabing nagtataas ng kamay pero hindi naman pala talaga. Siguro gano'n yung nakikita nung gu oo, baka yu nakikita ko naman na, baka gano'n yung nakikita nung guro mo kaya gano'n nangyayari, tapos ikaw naman naap naapektuhan ka, which is nakakalungkot naman na nangyari 'yun sa part mo.
Ayun. O Oo. O kaya mali yung sagot, gano'n. <chuckles> Oo.